Mm, totoo 'yan mero ako naman may mga kahit naman hindi ko ka-close dati kasi naoperahan ako na-ospital ako, alam mo ba, may, ah, may ka-work ako na parang hindi ko inaasahang dumalaw sakin tapos kasama niya yung asawa niya tapos pinagdasal ako, alam mo bang oo parang, ah, parang yung rare chance na kaibigan ko naman siya sa office pero siyempre hindi naman talaga yung close friends, 'noh, office friend oo, kachikahan, ganon. Ah, pero parang nagulat ako sa ipinakita nilang suporta sakin nung mga panahong may pinagdadaanan ako sa 'king kalusugan at parang nag na ah, nagulat ako. Tapos, ah, yung asawa niya kasi parang kay parang elder. So, sa church nila parang gano'n. So, pinagdasal ako, kinamusta ko, tapos alam mo nakipag-kwentuhan kahit nandoon ako sa hospital bed ganyan. Ah, napakalaking bagay nun na na may mga siguro, malaking bagay na rin na siguro na mabait ka sa person kasi meron naging mga tao rin na na ganyan na bigla kang gugulat ka na lang may pinagdadaanan ka bigla kang dadamayan, 'di ba?
Mm. Oo, oo. Hmm. Mm, mm. Oo. Oh. Sweet. Mm. Oo, oo. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Mm. Oh, oo. Mm. Oo, oo. Totoo naman, oo. Mm. Oo, siyempre naman. Kung siyempre, kung ano naman 'yung ina ah 'yung itinatanim mo 'yun din naman 'yung aanihin mo siyempre kung nagpapakita ka rin ng kamalditahan o kaya masama yung ugali mo siyempre kahit na-confine ka niyan, kahit siguro naghihingalo ka niyan hindi ka na niya pupuntahan 'di ba? Siyempre kasi mal masama ka sa paningin nila. So, kung, ah, nagtatanim nagtatanim ka naman ng kabutihan sa kapwa mo, 'no, kahit na lang hindi hindi sobrang buti 'yung pero hindi ka naman masama, so, aanihin mo pa rin naman 'yun katulad ng sabi mo, 'di ba, may mga ganyang instances din naman ako na, ah, 'yung biglaang pumupunta
Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm. Totoo naman. Totoo na 'yan naniniwala ako diyan. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Oo.
sa ano, ah, party 'no, <chuckles> mahirap 'yun, madalas kasi yun, eh, na na hindi naman ako invited pero pupunta, pero walang problema naman yun sakin, yun may mga instancens instans instances din na ganon na, ah, yung kapag, ah, may problema ka oo. "Uy, andiito ako 'no, okey lang 'yan." mga, gano'n. Mhm.
Oo. <chuckles> Oo. Hmm. Magugulat ka nalang oo, 'di ba, biglang sinusuportahan ka, hmm. Pero ako as a person, ako a ako as a person, as kaibigan, ha, ay talagang masuporta ako by nature, hindi lang hi hindi financial, ha. Ah, masuporta ako by nature pagdating sa for example, um, ah, hindi lang sa pinagdadaanan ha, ah, pagdating sa mga kunyari, ah, may mga contest, 'yung ano panonood kailangan ng cheering squad or oo, ganiyan, so talagang nag-e-effort ako para talagang samahan 'yung kaibigan ko para, ganiyan, mag sa kanya winner or lo ah, yaw ah, manalo matalo nandiyan ka sa tabi nila at I'm sure na-a-appreciate yan ng mga tao sa paligid mo parang nagugulat ka nalang, ah, 'pag meron kang pinagdaanan nandiyan sila para sayo.
Oo, oo. Mm, hm. Oo. Mhm, hm. Ah, oo. Oo, views. Oo, oo. Mhm. Tama naman yun, oo. Mm. Mm. Tama naman. Oo.